Ну, может быть, когда ты освоишься на новом месте, э, опять что-то такое у тя появится волшебное и любимое. Слушай, а вот что бы ты могла посоветовать людям, которые тоже хотят как-то научиться делать так, чтобы одежда им поднимала настроение, но, например, не готовы прям тратить кучу денег на новый, ам, весь образ?
Мгм. Да, я в постоянном поиске. <chuckles> Мгм. А, слушай, но м По советам, конечно, я <chuckles> не особо. А, у меня на самом деле в последнее время есть, а Конечно, у меня есть вот любимая одежда, есть одежда, которая поднимает настро настроение мне. Но я в последнее время очень часто стала задумываться, что мне бы очень хотелось, а, консультацию со стилистом, потому что у меня мгм, у меня часто бывает такая ситуация, что я, а, не знаю, что покупать, я не понимаю, что мне идёт. То есть как бы на самом деле у меня мало вещей. И были такие ситуации, что я покупаю вещь, она мне нравится в магазине, а потом, а, я разочаровываюсь, ну, практически сразу в ней, или как бы оказывается, что она там не подходит к к каким-то моим вещам. И я вот
Мгм. А, слушай, интересно. Мгм. Да. Ну да. Да, или как-то сидит не так, как хотелось бы, конечно.
Мгм. Да, вот. И, э, либо там, знаешь, был были ещё такие ситуации, что мне казалось, а, вещь хорошо выглядит, а потом меня кто-то фотографировал, и почему-то То есть эта вещь получалась нефотогеничной. И как бы м-да, то есть и даже это не то, что 1 была какая-то фотография не очень, просто вот есть какая-то вот есть люди нефотогеничные, а есть, знаешь, какие-то вот какая-то одежда нефотогеничная. То есть именно на фотографии <laughs> я, конечно, так заморачиваюсь, именно на фотографии не очень. Ну, в общем. А, но я, кстати, оставила эту вещь.
Мгм. Ого, надо же. Мгм. Надо же, слушай, интересно. Нет, ну, это важно, слушай. Всё равно хочется же и выглядеть красиво. Тем более фотография, наверно, отражает то, как люди тебя видят со стороны. Да, потому что мы сами себя видим немножко иначе в зеркале. Мы уже знаем там свои удачные и неудачные стороны, фигуры, всё такое, а со стороны это, наверно, объективнее как-то.
Мгм.